あの、仕事が忙しくて、なかなか自炊ができないというのが今悩みでして、あの少しお話聞いていただけますか？
はい。 はい。 あ、わかりました。
うーん。あの、ま、家であの仕事をすることが多くてですね。あの、ま、なんだろう、やる気のある時は、ま、朝からあの、なんだろう、仕事をしながらあの、夕飯の準備をとりあの、ま、仕込みをしとくんですが、な仕事がこうやってあの、どんどん、捗ってきてると、そのせっかく仕込みまでしても、それを夜もう、気力も体力もなくてそう、仕込んだものをもう、最後の仕上げまでたどり着けないということがよくありまして。
はい。 うん。 はい。 ええ。 はい。 うん。 ああ、そうなんですね。なんか1日の仕事の流れとかはどんな感じですか？
うん、うんうん。ええ。 はい。 あの、ま、だいたいなんだろう、ま、ダラダラとというわけではないんですが、あの、その朝からま、ま、いち夕方まではあの結構パソコンに向かって、あの一人で黙々とあのすることが多いんですね。で、あの時々時々というか、ま、1日に1回ぐらい1時間ぐらいのミーティングもあります。
はい。 ええ。 はい。 あ、そうなんですね。うんうんうんうん。で、まはい。どどど、うん。はい。
うーん。 で、まあ で、ダラダラダラダラとっていうか、あの、ま、自分で決める、まあ量を決める仕事なので
うん。 はい。
あの別に何だろう、このこれからここからここまで、ミーティングの時間以外は、ここからここまでは、あの働かなければいけないっていう時間ではないんです。ないんで
うん。 うーん、なるほど。うんうん。
うん、仕事の合間に気分転換に買い物に、あの出かけたり。で、食料品を買って帰ってくるんですが。ま、買ったのはいいものの、もうそこからまたちょっと仕事を始めたりすると、まあ、あの自炊までにたどり着かない。<laughs> 何ですかね。うん。
うーん。 はい。 うん。 うんうん。 ああ、そうなんですね。うん。あれですか、じゃあ、あの毎日じゃあ、えっと、決まったルーティンではないっていうことですよね。まあ、言ったら仕事もまあ、あの
あ、そうですね。うん。
あの、いなきゃいけない時は、いなきゃいけないですけれども、まあ、それ以外は、自由ということですもんね。
はい、ええ。 あ、そうですね。あの、そうなんです。で、ただあの、家族がおりますので、くあの、子供たちが、学校から帰ってくるまでには、まあ、あの、こう、なるべくしなあの、終えるようにして
うん。 うん。 ああああ、ね。 うん。
っていう、ま、ことは心がけていて。ま、夜は仕事しないとか、いう風には心掛けているんですが。うーん、そうですね。まあ、あの、決まったルーティンはないですね。
はい。 うん。 うーん。それってあれですか、あの、買い物を、まあ、あの、空いた時間に行って、で、まあ、あの、下ごしらえを、もうそこでしてしまうということですよね？
はい。 そういう時もありますし、ま、買い行って、あの、もう自炊までに、もう下ごしらえまでにも、たどり着けないこともあります。
うん、ううん。 ふーん。ま、それは、お仕事優先されて、っていうことですか？
そうですね。そうするとですね、あの、その、と、実はおと夫も、あの、その お料理が大好きな人なんですね。ええ、で、よくやってくれるんですが、あの、夫が食べるものと、私が食べるものっていうのが、なんかもう全然違うもので。
はい。 ええ。 ああ、はい。
ええ、それで、子供たちは、あの、どちらでもいいんですよね。
うん。 はい。
うん。なので、あの、なんだ、夫が作ってくるもくれるものは美味しいんですが、なんか私はやはり何だろう、あの、このご飯と、白いご飯と、まあ、あの、何だろう、日本的なおかず、あの、煮物とかね、そういうのちょっと日本っぽい中華風のしょあの、おかずとかを食べたいんですよね。うん。
うん。はい。 うん。 ええええ。 うーん。 うん。 はあ、あれですか、じゃあ、あの、こう、まとめて作り置きするとかはされないんですね。毎日、まいち、あの、作ってらっしゃるんですか？
でも そうですね。あの、作り置きをするというか、ま、大きくボンと作って、それを、ううん、あの
うんうん。 うん。
2日ぐらいにに分けて食べるってことは時々しますね。うん。
ああ、ね、そういう時って、ちょっと気分が楽ですよね。あの、次の日ね、2日に分けて食べると、次の日になったら、あ、ちょっとままね、昨日の残りがあるから、あ、余裕があるからね、今日はちょっとあの、かんね、1品だけ作ったらいいわとかってなりますもんね。
確かに。 うん。 うん。 あ、確かにそうですね。まあ、うん、そういうこともありますね。大きくあの、例えばカレーとかね、あの、煮込みシチューとかそういうのってふつかめとかのが美味しかったりしますものね。
うん、うーん。 ううん。 はい。 うんうん。 そうですよね。でもその自炊できないことで、何かこうちょっと、めちゃく自分自身ね、あの、ま、精神的にああ、ちょっと申し訳ないなとかって思ったりされるんですか？やっぱり。
うん。でも ええ。 いえ。 そうなんですよそうなんですよ。それでなかなかあの、い住んでるところがあの、田舎のもので、あの、周りに何だろう、食べたいあの、ものが気軽に買えるようなところじゃないんですね。で、まあ、ゆ唯一買えるところがあの、ま、それなりの値段をがするので、そんなにあの、頻繁にはあの、頼めない
うん。 はい。 うーん、はい。 ううん。 はい。 ううん、ううん。
ところなので、あの、あ、でも、もうほんとにもうやる気もなくて、あの、夫もその日に限って、あの、仕事が遅かったりすると、まあ、そういう ま、頼まざるを得ない。そうするともうすごいなんか、自己嫌悪というか、ああ、しょ食材もあるし、ね、もうここまでやってんのに、なんでこの先ができないんだろうって言って、すごい、あの、罪悪感がありますね。うん。
うん。 うん。 あいはい。 ああ、あん、はい。 うーん。 うん。 はあ、そうですね。やっぱりね、そういう気持ちも分かります、とっても。はい。うん、うん。でもどうですか？あの、短時間で作れる簡単なメニューとか、うあの、なんだろう、ちょっと便利な調理器具とかあるじゃないですか、今。
ううーん。 はい。 ああ。
うん、ああいうのを試してみたことってあります？
そうですね。た例えばなんだろうあの、圧力鍋的な、あの、電気で使うものとか
うん。 はい。 うんうんうん。
と、ほんとにその何だろう、スロークッカーって言って、低調理器具っていうのかな、なんか、あの、もうほんと食材を朝ボンボンボンって入れて、もう電気入れとくと、まあ、あの、夕方には煮込み料理ができてるっていうものももちろん試したことがあるんですが、なんかそれすら何だろう、あの、うん
へえ。 うんうん。 はい。 うん。 うんうんうん。 はい。
その、やはりその夕方にはできているんですが、そこからなんだろう、それを最後のなんだろう、一手間を加えるのが、もうほんとにもう億劫なってしまって、うん、ううん、うん。
うん。 うん。 ああ、でもありますよね、そういう時って。ほんとにあの、億劫な時ってあると思うんですよ。あの、なんだろう、ま、下準備はしてても、ま、いざその、ね、料理作ろうと思うと、あ、ちょっとなんかしんどいなとかって思ったりとか、もうやる気が出なかったりとかってそういう時ってあると思うんですよね。うん、うん。
ありますか？うん。 ううん。 ええ。 ええ。 いいえ。 いいえ、あるんですかね。まあ、これを何とかその最後の何だろう、一手間をなんかできるようになんとかしたいんですが、まあ、うーん、仕事がい忙しい。で、大体そういう時って、ま、仕事を、ま、無理して頑張っている時なんですよね。
うーん。 うーんうーん。 うんうんうんうんうん。
うん、あの、なので、でも仕事は辞めたくないし、でも、うん、あの、やはりね、その、家族のためにご飯を作るというのも、私の仕事だと思っていますので。うん、いいえ、ぴらい、いやいやいや、あの、ま、単にあの、夫の食事ばかりを食べたくないっていうのもあるんですけど。<laughs> うん、うん。
うーん。 うーん、す偉いですよね、とっても。 うんうん。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
なんうん。 ああ。 ええええ。 なるほど。そのうん。
そう、ま、この時間は買い物行く日と時間とか、ちょっとタイムスケジュールを作ってみると、あの、ま、やりやすいかもしれないですよね。
うん。 そうですね。なんかそういうことをするのが、逆にストレスかなと思ってたんですが、確かに言われてみて、そのスケジュールを作ってしまう。その習慣化してしまうってことですね？その
うーん、うん。 うん、そうですね。
うん。ああ、それはれちょ思いついたことなかったですね。なので、じゃうーん。
うーん、まあね。一度やってみるのもいいかもしれないですよね。そこでもしね、あのダメならばもうちょっと考え直して、あ、ここはもうちょっと時間取った方がいいなとか、もっとこの時間、あの違う時間に当てようとか、思えるかもしれないですし、ま試されてもいいのかなっていうのは思ったりしますね。
そうです。うん。 うん。 うんうんうん。 うん。 そ、うん。 とそうですね、この家で、ええ、する仕事なので、あの、ま自分の都合でできるなんて風にいいことばっかり解釈してたんですけど、だからこそ、そのスケジュール管理をするということが大切なんだなって今あの聞いてて、あのなんかすごく感じました。強く感じました。ううーん。うん。
うーん。 うん。 はい。 あ、はい、ありがとうございます。うん、そうね、あとはもうあのお休みの時ってあるんですか？
そうですね。あの、基本はあの子供たちと一緒に休むようにはしているんですが、までも、うん、時間が空くとやっぱり仕事の方をしてしまいますね。うん。
うん。 うーん。はい。 うーん、まね、お仕事大変なのも分かるんですけれども、ね、あのまたそのなんだ、嫌な気持ちになって、その自炊できないとかってなるとしんどくなって。うん、それもあれなんで、ま週末とかに休みの日、ちょっとだけ作り置きしとくとか、冷凍にしとくとか。
ええ。 うん。 うんうん。 はい。 うんうんうん。
うん、それだったらあの使いやすいですし、あの、ジップロックにね、あの小分けにして、うん、豚の生姜焼きとかもこう入れてすぐにもうパッと出して炒めるだけでいいとかっていうのもあったりもするんで、うん、そんなの活用されてもいいかもですよね。
うんうん。 ああ。 そうか、そういうそういうおかずも作り置きして、冷凍とかにしちゃえばいいってことですね。
うーん。 あそうですね。それかもうあのま生肉を買ってきて、でま下味つけて、ジップロックに入れて置いといて、でま、それを出してきて炒めるだけとかでもいいと思うんですけども。
あ、うん。 うん。 うん。 あ、なるほど。それを休みの時に、下ごしらえというか、をしてまとめてしとくってことですね。あ、それもやってみようと思います。ええ。ええ。今日あのお話聞いてくださってありがとうございます。なんかあの前向きに自炊ができそうな気がしてきました。ありがとうございました。
うん。 そうですよね。 はいはい。 うん、はい、ぜひ。 あ、いえいえ。 あ、はい、良かったです。ありがとうございました。